Ờ, cái này thì mình đã chọn, tại vì là, ừm, thường á thì người lớn sẽ chiều mình hơn nếu mà mình đạt được một cái gì đó.
À, là nhưng mà cái lý do tại sao mà bạn c lại chọn Đầm Sen? Tại cũng có rất là nhiều công viên giải trí khác ngoài Đầm Sen nữa nè.
Ờ, tại vì, à, ngày xưa Đầm Sen rất nổi tiếng trong cái giới học trò của tụi mình. <laughs> Ý là đứa nào đúng rồi, đúng rồi, ai mà muốn nghĩ thành phố đến Suối Tiên và Đầm Sen, đúng rồi, thì nghĩ tới Đầm Sen, thì, à, Đầm Sen là quyết định cuối cùng của mình lúc đó.
Ừm, ừm. Ừm, cứ nghĩ tới thành phố là nghĩ tới Đầm Sen, đúng hông? Thế giới diệu kỳ mà. <laughs> Ừ. Ờ, thì bạn có nhớ là nhóm bạn của bạn đi khoảng mấy người lúc đó hông?
Có chứ, ý là tầm một khoảng, à, 5 đứa con nít thôi, nhưng mà có 1 người lớn, thì cũng hơi khá khó khăn cho người lớn, nhưng mà hông sao, tại vì tụi mình cũng là con nít mà rất là ngoan, là đi theo hướng dẫn của người lớn, nên cũng hông có quá khó cho người quản lý.
Ờ, đấy, nhiều cốt quá. Mà chắc chắn là các bạn cũng phải là những người bạn thân lắm mới đi chung với nhau được nè ha?
Đúng rồi, hình như thường là mấy đứa trong xóm thôi, nghĩa là tụi mình học cũng, ờ, bình thường nhưng mà may mắn là cũng được, ờ, tiên tiến với giỏi nên là được đi dắt đi. <laughs>
Thành tích. Ừ, thành tích tốt, đúng rồi. Vậy thì cái lần đó bạn đi đã có cái kỷ niệm gì khiến bạn nhớ mãi vậy?
Có chứ, như là mình nhớ một lần mình là lần đầu tiên trong đời mình luôn. Mình thấy được con cá sấu á, ý là tại vì ngày xưa mình chỉ coi trong thế giới động vật trên ti vi thôi, mà đi lên đó thấy nguyên một con cá xấu rất là to, nhìn rất là hung hăng, nhưng mà nhìn, ơ, chuyện nó lạ cái lần đầu tiên. Có chứ, nó nó khác nhiều so với tưởng tượng của mình, tại vì tưởng tượng của mình chỉ là một con cá sấu, ờ, nho nhỏ, x bé xinh xinh trên ti vi thôi, thành ra đúng rồi, nhưng thực tế nó rất là to. <laughs>
Ừm, ừm. Nó có khác gì với tưởng tượng của bạn hông? Trong ti vi nhìn nó nhỏ, đúng hông? <laughs> Ừ.

Ờm, cái lúc chơi á thì sợ, nhưng mà sau đó thì cũng, ơ, không hẳn là buồn nôn. Ý là mình chỉ thấy là choáng váng, nhức đầu thôi. Còn bạn bè của mình thì mình thấy đứa nào đứa nấy là xanh mày xanh mặt hết, với là chuẩn bị là muốn đi đi về luôn rồi đó, cái cái giống như là kiểu mà chơi trò chơi cuối cùng á. <chuckles>
Choáng váng, à. <laughs> Mà sao đi về được, đúng hông bạn? Còn quá nhiều trò chơi mà. Mà nhắc tới Đầm Sen thì người ta hay nhắc tới Đầm Sen Nước nữa, mà vào cái mùa bạn đi thì chắc là nó cũng là mùa hè, thì thành thử cũng nắng nóng nữa, bạn có vào Đầm Sen Nước bạn chơi hông?
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Có chứ. À, đi là phải đi cho hết chứ, tại vì tốn tiền mà. Thì tụi mình cũng ráng đi đúng rồi, đúng rồi. Đi vào thì, ờ, nhìn hình thù những cái khối hình mà người ta xây nhìn cũng đẹp. Ý là tụi mình cũng vô, cũng chơi nước rất là vui. Nhưng mà một cái điều mình không thích là tại vì là quá đông, lúc đó đông lắm, ý là tầm khoảng phải vài trăm người rồi, đúng rồi.
Ừ, đúng rồi. Tiền vé kèm theo bao nhiêu cũng nhiêu đó tiền vé à, đúng hông bạn? À, mùa hè, đúng hông bạn? Nên đông, đúng hông? Rồi, vậy thì nếu mà đông như vậy thì nó có làm mất đi cái trải nghiệm ừm, cái trải nghiệm vui thú của bạn, trải nghiệm thích thú của bạn hông?
À, có chứ. Tại vì mình cũng không thích, ờ, một chỗ nó quá đông người. Tại vì, ờ, mình thích bơi mà, đi vào để bơi, mà bơi mà nhiều người xung quanh mình, 1 mét vuông mà có vài chục người làm sao mình bơi được. Thì mình cứ đứng một chỗ rồi mình cứ đúng rồi, mình cứ hứng nước, tưới nước đúng rồi.
<laughs> Đúng rồi, rất là khó chịu luôn. Về vấn đề vệ sinh an toàn này còn chưa biết được nữa, đúng hông? <laughs>
Cũng khá quan ngại, thật sự.
Vậy thì ngoài những cái điểm đó ra, bạn còn cái điểm nào mà bạn nhớ mãi nữa hông nè?
Còn chứ. Cũng, ờ, một số những cái điểm mà đặc biệt như là cái điểm như mình nhớ là một cái khu vườn giống như là vườn hoa vậy đó. Ý là nó có thể xây những cái bông hoa hoặc là những cái cây mà nó theo những cái hình nhất định, như là con ngựa hoặc là hình người. Nhìn cũng khá là ấn tượng, nhìn cũng rất là thật. Thì là mình chụp hình ở đó rất là nhiều.
Ừm. À.

Ờ, tụi mình á, thì, ờ, cũng không có ăn nhiều, tại vì là khi mà đi vào thấy đồ ăn bảng giá khá là đắt, thì ăn ăn một dĩa cơm chắc cỡ khoảng 40.000, 50.000 gì đó, mà tụi mình dưới quê lên đâu có tiền nhiều đâu có tiền nhiều đâu. Thì à
Chính xác rồi. <laughs> Ừm, là mắc hơn ở ngoài gấp 2-3 lần gì, đúng hông bạn?
Đúng rồi, người lớn thì người ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tụi mình, thì tới một cái chỗ công viên ghế đá thì tụi mình cứ ngồi xuống, rồi bày đồ ăn ra, nước ngọt, trái cây, bánh trái này nọ.
À, đó, và đó cũng là một cái trải nghiệm đáng nhớ của bạn, đúng hông? Là được ngồi nhìn ngắm hồ sen xong rồi trải bạt ra rồi ăn uống cái đó, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, rất là vui, rất là thú vị.
Ừm. Vậy thì bạn có nhớ như in cái hình ảnh đó là cái cảm giác nhớ như in đó mỗi lần bạn nhắc tới Đầm Sen là bạn ngồi đó bạn ăn, bạn nhìn ngắm hồ sen hông?
Ờ, thật ra thì mình cũng không nhớ rõ cái hồ sen ở Đầm Sen như thế nào luôn á, nhưng mà mình, ờ đúng rồi, nhưng mà hôm hôm bữa hình như mình có vở giở cái tấm hình ra mình xem, hình như là mình cũng có chụp gần cái đầm sen. Thì, à, nói chung là lúc đó thì hoa vẫn chưa nở to, nhưng mà hồ khá là sạch, rất là đẹp, và nhìn khá là sạch.
<laughs> Quá lâu rồi mà. <chuckles> Ờ. Ờ, d vẫn rất là sạch, rất là đẹp ha, mà nhắc tới Đầm Sen thì khó để để mà tránh khỏi cái trải nghiệm đó là trải nghiệm đạp vịt, bạn có đạp vịt hông bạn?
Ừm. Ờ, có chứ, tụi mình cũng cố gắng là đạp vịt. Thật ra thì lúc đó cuối buổi rồi nhưng mà tại vì là muốn đi cho nó hết cái vé tại lỡ trả tiền rồi, thì, ờ, nguyên một đám cũng xuống đạp vịt một vịt hai một vịt 2 người, rồi cứ đạp đi vòng vòng thôi, trời cũng khá là nắng, cũng khá là mệt, nhưng mà rất là vui, có thể nhìn ngắm trời xung quanh, bên cạnh hồ cũng rất là đẹp.
Ừm. Ờ, <chuckles> mệt ha. Rồi, thì Ừm, đó cũng là một cái trải nghiệm vui mà, thì cái trải nghiệm nào thì nó cũng phải tới lúc kết thúc nè, vậy thì tới lúc mà bạn ra về á, bạn có thấy hối tiếc, bạn có thấy buồn hay là bạn muốn là quay lại chơi hông?
Ờ, con nít mà, thí dụ mà có cái gì nó vui á, thì nó nhớ hoài, muốn làm hoài hổng muốn nghỉ, thí dụ mà xong rồi mà thấy là buồn, bây giờ đi về quê bây giờ đâu có cái những cái thứ này để mình chơi đâu. Tại vì, ờ, cuộc sống hàng ngày của mình, ờ, ở dưới quê thì cũng đâu có những cái trò giống như trong Đầm Sen đâu, ý là giống Đầm Sen nó, kiểu như là, nó kích thích cái cái dopamine của mình tiết ra nhiều hơn, ơ, nên mình thấy vui.
Đúng rồi. Chính xác luôn. <laughs> <chuckles> Đó, và vậy có là phải là cái cái việc mà đi chơi Đầm Sen này cũng là một cái động lực để cho bạn học hỏi được học hành được tốt hơn, để có nhiều thêm nhiều cơ hội được đi tới đó hông?